Bạn ơi, khó ghê á, bữa giờ mình suy đi tính lại nghĩ tới nghỉ lui mà hổng biết làm sao cho cái tình huống này nó hợp lý nữa nha. Là á bây giờ á mình á với lại những cái người thân của mình á, ở nhà á ba mẹ mình á thì cũng lớn tuổi rồi, mình thì cũng á, gọi là, cũng, ờ, à, gần ba mươi rồi, nên là mình cũng, ơ, muốn là ờ, đó giờ mình ăn uống nó cũng hông có hợp lý lắm, ăn cơm hàng cháo chợ đồ không à. Bây giờ á thì cái sức khỏe của mình thì mình cảm giác là nó hông có còn được, gọi là, sung sức như hồi xưa nữa. Giống như là trẻ thì ăn sao cũng được, nhưng mà dạo này mình thấy là đúng là cái việc mà thực phẩm nó ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của mình, mình ăn uống á thì á nó ăn uống mà tốt, ăn ăn nhiều rau nè, ăn những cái xực phẩm mà chất lượng á thì nó sức khỏe của mình thì mới tốt được. Nên là càng lớn tuổi về già, <laughs> kiểu, theo về già đó thì mình lại càng chú ý tới lại cái vít cái việc sức khỏe cá nhân, nên là mình hay là tìm mình muốn ăn những cái thực phẩm là tự nhiên nè, rồi những cái thực phẩm mà có đầy đủ, gọi là, ờ, chất lượng nó tốt, tươi, sản phẩm tươi sống đồ đó. Nhưng mà á, cực chẳng đã thì những cái sản phẩm giống như là cái hàng, gọi là, organic đó bạn, thì thường á ở ngoài chợ nó đâu có có đâu. Rồi những cái thực phẩm đó thường là đa số là nó bán trong siêu thị à, mà thường nó cũng hổng có giảm giá nhiều nữa nên là á cái việc á cái thu nhập của mình á thì nó cũng có hạn thôi, cũng hơi là bấp bênh một xíu nên là cái việc mà mình phải cân đối làm sao mà mình mua mua những cái thực phẩm tốt á trong cách khoản mà cái tiền tài chính mình bị hơi hơi ít ỏi như vậy á thì mình thấy là hơi bị khó khăn cho mình á.
Ừm. Ô, sao vậy? Ừm. Ừm. Ừ ha. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi á. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình nghe bạn kể như vậy thì mình thấy cũng khá là khó, bởi vì thật ra là bây giờ là cái nhu cầu mà mọi người cần những cái đồ ăn lành mạnh cho sức khỏe ấy, thì ló mở một cái nhu cầu rất là lớn. Thì, ừm, mà, ch mình thấy ấy, là đúng là như bạn lói là cái đồ ăn uống lành mạnh bây giờ nó khá là đắt so với mặt bằng thị trường và cũng khá là khó tiếp cận. Thì không biết là cái mức chi, ơ, như bạn nói ấy, thì cái mức chi cho bạn, cho cái việc, ờ, mua đồ như này thì nó cũng khá là eo hẹp. Thì không biết là bạn có thể chi khoảng bao nhiêu tiền một một tháng để có thể chi cho những cái cái cái đồ ăn này? Và bạn thường thì bạn sẽ mua những cái đồ ăn, ờ, có tốt có lợi cho sức khỏe thì bạn sẽ thường là mua ở siêu thị, đúng không? Hay là bạn, ờ, bạn sẽ mua lẻ hay là bạn mua theo từng nhóm thực phẩm? Hay bạn mua theo combo? Thì bạn không biết l bạn có thể chia sẻ hơn cho mình biết không?
Đúng rồi. Đúng. Ừm, thường á thì, ờ, một một, ừm, tháng á, thì mình sẽ cố gắng mình hạn chế, giống như là, à, một bữa thì mình sẽ có 200.000 để mà mình mua cho cả gia đình luôn nha, chứ hông phải mình mình ăn 200.000 thì, ờ, quá nhiều. 200.000 đó là mình sẽ mua thực phẩm cho cả gia đình luôn, là có mình nè, mẹ mình với lại, à, em mình nữa. Thì, ờ, thường á là, ờ, mình sẽ mua 200.000 đó thì đâu đó khoảng là tầm sáu triệu sáu triệu hoặc là từ 6.000.000-7.000.000 một tháng. Thì cái tiền đó là cái tiền, ờ, hông phải là tiền một mình mình mà là, à, mỗi người trong gia đình mình là hùn lại, có một cái quỹ l là tiền đi chợ. Tiền đi chợ mà tháng đó thì mình sẽ là người đi chợ là mình phải cân đo đong đếm, à, bữa nào là mình, ờ, xài lố 200 thì bữa sau mình phải tự tiết chế lại. Và 200 đó thực ra là cũng không có phải mua được quá nhiều đồ, tại vì đâu phải thường á là mình sẽ chú trọng vào mua rau nhiều hơn, tại vì ăn rau thì nó tốt cho sức khỏe hơn nè. Và mình cũng cũng thấy là dù á là trong siêu thị nó, ờ, có vẻ là mắc hơn thiệt, nhưng mà nó có biện pháp, nó nó nó nó khỏe, tốt cho sức khỏe hơn tại vì nó có nguồn gốc kiểm định đầy đủ. Nên dù nó có đắt hơn một xíu thì mình vẫn là quyết định là mình sẽ mua ở trong siêu thị, à, tại vì nó có nhiều cái thực phẩm tốt cho sức khỏe, chứ giờ mình ờ, nó mắc hơn, dù mắc hơn có mấy ngàn à. Còn ở ngoài á nha, dù á là nó rẻ hơn nhưng mà mình cũng đâu có biết nguồn gốc xuất xứ nó đâu đâu, ăn có khi là độc cho cơ thể nữa.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng. Ừm, thì không biết là vậy như là cũng có nghĩa là 1 tháng thì gia đình bạn chi khoảng 6 triệu để mua đồ ăn, thì mình nghĩ là con số này nó cũng là một con số nó không không quá dư giả nhưng mà nó cũng là một cái con số tương đối mình có thể, ờ, theo cái hướng là mình tiếp cận những cái đồ ăn có lợi cho sức khỏe được. Thì mình cũng thắc mắc thêm một chút nà, không biết là trước khi bạn đi chợ này thì bạn có lên danh sách những cái món đồ bạn cần mua hay không hay là bạn đi đến chợ, ờm, thì hay là đến siêu thị thì bạn sẽ thấy là những cái đồ nào phù hợp với món ăn của gia đình mình thì mình sẽ mua trong cái khoảng thời gian đấy để mình nấu hay là mình có lên danh sách trước hay không? Với lại, ừm, cũng không biết là ở gia đình bạn thì có những ai phải ăn kiêng hay là ăn theo những cái chế độ riêng biệt không? Thì bởi vì mình nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến đến bạn ấy.
Ừm. À. À, có chứ. À, mình, a, thì hông thì hổng mình hổng có lên danh sách trước nha, tại vì, à, mình đi chợ theo cảm hứng, ơ, nhiều khi lúc vô chợ mình còn chưa biết là nay ăn cái gì nữa, mà mình, à, dùng cái chợ, a, dùng cái siêu thị đó để mình đi lướt lướt qua mình thấy, à, cái gì, à, mà cái gì ngon, nhìn thấy cái món nào đó thì mình sẽ ha, nếu mà thấy hợp lý là mình sẽ mua về để mình làm cái món đó luôn. Chứ thường là mình cũng hông có lên danh sách này nọ tại vì thứ nhất là, ờ, lười rất là lười. <laughs> thứ hai là cũng, ơ, hông có biết giá cả nay sao vô ồ lên danh sách lỡ nó lố <laughs> cũng hông biết được. Thiệt, nhưng mà chủ yếu là do lười với lại, ơ, ngày lên danh sách thì cũng mình thấy là cũng hơi tốn thời gian á, nhiều lúc vô thì hổng có lại phải đổi danh sách nữa, mệt lắm. Với lại ở nhà mình á thì không có ai kiêng cữ gì hết, nhưng mà bị cái là em của mình hơi bị quá cân nên là bây giờ á là phải ăn theo cái chực thực phẩm mà ăn những cái đồ ăn mà cho hạn chế những cái đồ đường, nhiều đường nhiều dầu mỡ á, thịt mỡ đồ là hổng được ăn, tại vì nó có nguy cơ bị béo phì rất là nhiều nên là cũng phải hạn chế, nên là chỉ được ăn những cái thực phẩm sạch và ức dầu mỡ thôi.
Ờ. Ừm. Khó ha. Ừm. Cũng khó ha. Thì, ừm, thật ra là mình nghĩ là bạn, ừm, với cái mức chi tiêu của gia đình bạn và cái nhu cầu như vậy, thì mình nghĩ là gia đình bạn thì có thể là, ờ, cân nhắc một cái chiến lược để mình có thể đi chợ một cách ló thoải mái hơn. Ví dụ như là trước khi bạn đi mua này, ừm, thì bạn có thể lên danh sách trước. Mình nghĩ là bởi vì bạn bảo là bạn, ừm, không biết cái giá ló như thế nào, thì mình nghĩ là thật ra là cái nếu mà không có những cái sự thay đổi quá nhiều về mặt thời tiết ấy, hay là những cái gì thường thì cái giá cả ló không chênh nhau quá nhiều đâu, nó cũng chỉ khoảng 10-20 nghìn cho một, ừm, ờ, món đồ thôi. Thì bạn có thể, ờ, cân nhắc cái khoảng này thì mình sẽ có thể lên danh sách được tương đối là chính xác, phù hợp với du cầu nhu cầu của gia đình mình. Và đặc biệt là ví dụ như là gia đình bạn, ừm, bạn có chia sẻ là có, ơ, người thì sẽ phải ăn theo chế độ là ăn kiêng, không ăn những đồ mỡ thì khi mà mình lên, ừm, mình nên cái danh sách như vầy á, thì mình nghĩ là mình sẽ có thể chọn được trước những ái món đồ mà mình mua, b bởi vì khi mà mình đi siêu thị như thế, thì có thể là mình thấy những cái món đồ mà ló hấp dẫn quá ấy, thì mình có thể mua mà mình không bám sát sang những cái nhu cầu thực tế của mình. Thì, ừm, bạn có thể cân nhắc cái chiến lược là mình sẽ là lên danh sách trước, sau đó mình sẽ đi chợ ở mình đi siêu thị rồi mình mua theo. Thì bạn có thể cảm thấy cái, ưm, kế hoạch này nó có hợp lý không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, quá hợp lý luôn chứ, bình thường là kêu mình lươi thôi mình nói là: "À, nói chênh lệch giá." thực ra là mình chỉ làm kiếm cớ để mình hổng lên danh sách thôi, nhưng mà đúng là với tình hình mà, ờ, cái có ngân sách nó hơi eo hẹp một xíu như vậy thì cái việc lên danh sách là nó sẽ tối ưu hóa được hơn cho cái việc mà mình mua đồ với lại cái ngân sách của mình. Giống như là mình sẽ hổng mua mấy cái thực phẩm nó dư, bình thường như là mấy cái hành ngò đồ đó mình hay mua dư lắm, tại vì mấy cái đó là cần thiết mỗi ngày, nhưng mà mua dư nhiều quá, đúng là, ờ, có những lúc mà mình để nó héo đâu có xài hết đâu, cái để nó héo cái hư, hư là là phải đúng là là nó một cái sự phí phạm. Trong khi tiền đó là mình có thể mình dùng để mà mình dành cho một cái ngày sau hoặc là mình mua một cái thực phẩm nào khác, đây vậy á là mình mua về mà mình hổng xài thì đúng là cái việc lên danh sách là rất là cần thiết luôn á.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm. Với lại mình nghĩ là mình có nghĩa là bạn có thể cân nhắc một cái phương án nữa nà mình sẽ lên danh sách nhưng mình ưu tiên thêm về những cái thực phẩm thiết yếu. Ví dụ như là gạo này, trứng này, hay là rau hay là những cái loại đậu mà gia đình mình thường ăn ấy, những thực phẩm mà gia đình mình, ờ, thường ăn và ló thực sự là thiết yếu thì mình có thể nên danh sách mình mua trước, mình chọn những cái sản phẩm tốt trước. Sau đó thì mình sẽ tùy chỉnh vào cái ngân sách còn lại để mình điều chỉnh những cái thực phẩm bổ sung khác cho nó phù hợp với món ăn gia đình mình. Ví dụ như là, ờ, cảm thấy là, ờ, gia đình mình cần phải bổ sung vitamin C này thì mình sẽ mua những cái rau củ quả ló phù hợp với nại cái nhu của gia đình mình, thì nghĩa là khi mà mình chọn được cái danh sách thực phẩm thiết yếu như thế thì mình sẽ thứ nhất là mình vừa chọn được cái sản phẩm tốt, phù hợp với ngân sách, thứ hai là mình cũng ninh hoạt hơn trong cái những việc là là mình sẽ chọn những cái món đồ khác để bổ sung thêm, ơ, chất dinh dưỡng cho gia đình thì mình nghĩ đây là cũng là một cái phương án hay thì bạn có thể cân nhắc. Ngoài ra thì bạn có thể cân nhắc xem là, ờ, những cái siêu thị bạn thường đi ấy, s mình thấy là thường sẽ có những cái chương trình khuyến mại thì bạn cũng, ờ, thử để ý xem những cái chương trình khuyến mại đấy nó sẽ thường là bán theo combo này thì giá mình nghĩ là cũng rẻ được hơn khoảng 20%-30% đấy thì bạn có thể tham khảo như nào. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý á. Chắc là mình cũng, gọi là, à, giống như, ờ, mua đồ thì cần săn sale còn, ờ, đi chợ thì cũng phải canh những ngày mà nó có combo, thì mình thấy đúng là mua combo thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mình mua nhiều tại gia đình mình nhiều người mà đâu phải mình ăn mình đâu, mình ăn nhiều thì hệt cái việc mình mua combo, mình ăn hết combo đó thì nó sẽ rẻ hơn là mình mua từng món lắt nhắt. Với lại anh mình giống như mình hay thấy là khi mà vô mình mua hai vỉ cá, 1 vỉ thì, ờ, ờ, 40 mà 2 vỉ thì chỉ còn 37.000 một vỉ thì mình tiết kiệm được lắt nhắt, lắt nhắt, nhưng mà dồn lại thì sẽ là một cái khoản rất nhiều và mình có thể dùng tiền đó để mình mua những cái thực phẩm khác thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng hông?
Ừm, đúng á. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng nha. Với lại mình thấy, a, là thường là ở những cái lơi ở ấy thì sẽ có những cái chợ địa phương hay là có những người mà người ta trồng rau rồi người ta bán lẻ ấy, thì mình nghĩ đấy là cũng là một cái sản phẩm sạch mà mình có thể cân nhắc mình mình mua thì bạn có thể là ra những cái chợ địa phương hay nà ra những cái cửa hàng mà người bán là người trực tiếp trồng á. Thì bạn có thể tham khảo xem, ờ, bạn có thể tham khảo mọi người xem là cửa hàng đó có uy tín hay không và mình nghĩ là khi mà mua ở cái cửa hàng đó thì sẽ có thể tiết kiệm được hơn bởi vì khi mình mua trong siêu thị thì sẽ có nhiều cái chi phí nó cao hơn, ví dụ chi phí mặt bằng này, những cái chi phí kiểm định thì nó sẽ cao hơn nhưng mà mình mua những cái cửa hàng địa phương hay là những người mà người ta tự trồng một cách uy tín á, thì nó giảm được cái chi phí cho bạn. Thì mình nghĩ đấy cũng là một trong những cái hướng mà mình có thể tiếp cận để mình có thể mua được cái sản phẩm tốt cho sức khỏe mà chi phí lại vừa phải, thì bạn cân nhắc xem như thê như nào nhá.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi là bây giờ á, đúng là mua trong siêu thị thì đôi khi nó an toàn thiệt, nhưng mà nó có nhiều cái chi phí lắt nhắt, lắt nhắt mà nó tính vô như thuế nè rồi chi phí mặt bằng, chi phí vận hành đồ nhiều khi nó độn giá lên rất là cao và một có khi là mình mua ở ngoài cũng có thể là sạch sẽ, giống như là mình mua của người quen, đúng hông? Mình mua những cái đồ mà ca cá sông bắt nè rồi hoặc là rau mà người thân mình ở dưới quê tự trồng thì ở nhà mình cũng có quen, nhiều người, ờ, dòng họ mình ở dưới quê á trồng thì mình cũng sẽ thử, à, mình mua xem là, sao, chắc là mình cũng sẽ thay đổi một xíu trong cái cách mình mua thực phẩm mới được.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ô kê, vậy là chúc bạn là có thể là có những cái kế hoạch hợp lý để mua thức ăn cho gia đình nha.
Ô kê, cảm ơn.